เนี่ยนะคะ ก็ใกล้ช่วงเทศกาลวันคริสต์มาส วันปีใหม่แล้วนะคะ ก็รู้สึกมีความสุข รู้สึกตื่นเต้น ดีใจ โอ้โฮ หลาย ๆ อย่างรวม ๆ กันเลยนะคะ แต่ประเด็นคือว่าใน ในความตื่นเต้นที่มีมันก็มีความกดดันอยู่บ้าง ก็ไม่รู้ว่าคนอื่น ๆ จะเป็นเหมือนเราไหมนะคะ เพราะว่าช่วงเทศกาลแบบนี้แหละค่ะ มันก็จะเป็นช่วงของการรวม รวมญาติเนาะ อะไรเงี้ย เราก็เลยมีความรู้สึกค่อนข้าง อาจจะแบบมีความกดดันเข้ามาด้วย แบบเนี้ยค่ะ เลยไม่รู้ว่า เอ๊ะ เราจะทำยังไงดี? จะรับมือกับความกดดันเหล่านี้ได้อะค่ะ
อืม ครับ อืม ครับ อืม ครับ อา ครับผม งั้นขอถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่า อ่า เวลาในช่วงเทศกาลน่ะครับผม คุณมี อ่า การพบปะญาติ ๆ หรือเพื่อน ๆ นะครับ ด้วยกิจกรรมแบบประมาณไหนเหรอครับผม? ใน ในแต่ละครั้ง ในแต่ละปีอะครับ
อืม ค่ะ อ่า ที่บ้านก็จะเป็นอะไรที่ชอบสังสรรค์ แล้วก็ อ่า ทุกการสังสรรค์ก็จะมีการ การดื่มบ้าง แล้วก็อาหารก็จะเป็นหลักเลยอะ อาหารนี้คือต้อง ต้องมีอะนะคะ ก็จะเป็นการแบบว่ารับประทานอาหารร่วมกัน แบบเนี้ยค่ะ ทีเนี้ยพอ พอมีการแบบรับประทานอาหารร่วมกันปุ๊บเนี่ย ความกดดันของเราจะเป็นในเรื่องของการแบบว่าเตรียม เตรียมตัวในการทำอาหาร เชิญแขกมาที่บ้าน แล้วมันก็เป็นแขกที่จะจำนวนเยอะอะค่ะกว่าปกติเนาะ เพราะว่าปกติเราก็อาจจะแบบจำกัดได้ว่า อ่า มาแค่ อ่า ครอบครัวนี้นะ อะไรอย่างเงี้ยเนาะ แต่ว่าพอมันเป็นเทศกาลปุ๊บเนี่ย จะมาชวนแบบครอบครัวเดียวมันก็ไม่ได้ อ่า เดี๋ยวอีกครอบครัวหนึ่งก็น้อยใจ อะไรเงี้ยเนาะ มันก็ต้องเป็นการรวมญาติอะค่ะ ทีเนี้ยปุ๊บอะ
อืม ครับ อืม ครับ อืม ครับ อืม ครับผม
การกดดันแรกของเราก็คือนี่แหละ การที่จะต้องทำอาหารเลี้ยงผู้คนจำนวนมาก แบบเนี้ยค่ะ 1 ในนั้นก็คือเรื่องนี้
อือฮึ อืม ครับ โอ้โฮ แล้ว แล้วพอ เข้าใจเลยนะครับ พอจะต้องทำอาหารเลี้ยงคน อ่า หลาย ๆ คนเนี่ยครับผม มันก็จะต้องกดดันเป็นพิเศษ ทีนี้อยากจะถามเพิ่มเติมครับว่า อ่า เพราะอะไร ทำไมคุณถึงจะต้องเป็นคนทำอาหารใน ในเทศกาล หรือว่าแบบ หรือว่าจะต้องรับบทบาทหน้าที่นี้ทุก ๆ ปีเลยไหมครับ หรือทุกเทศกาลเลยไหมครับ ที่จะต้องแบบรับบทเป็นแม่ครัวอะครับผม? อืม
อืม ก็ ก็เป็นมาเป็นระยะเวลาหลายปีมากแล้วค่ะ <chuckles> ก็เลยรู้สึกว่าอยากหยุดบ้าง อะไรบ้าง แต่ว่ามันก็มีความกดดัน เพราะ ว่า เพราะว่ามันไม่มีคนเปลี่ยนมืออะค่ะ ด้วยความที่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยครอบครัวเราเนี่ยมันเป็นครอบครัวที่มีเด็กอยู่ที่บ้านเนาะ แล้วก็ไม่รู้เป็นอะไร ก็คืออาจจะ อาจจะเป็นเพราะว่าอย่างครอบครัวของสามีอะ คุณแม่ก็อายุเยอะแล้ว อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็คุณ คุณพี่สาวก็อาจจะไม่ถนัด อ่า ทำ ทำ เขาเรียกว่าอะไร ทำกับข้าว อ่า ต้อนรับแขก เพราะว่าลูกเขาก็โตแล้ว อะไรแล้ว เขาก็เหมือนเป็นแบบคุณ สาวแบบโสด อะไรอย่างเงี้ย ก็แบบอยากจะออกไปรับประทานข้างนอก อะไรอย่างเงี้ย ทีเนี้ยก็มีแต่เรานี่แหละค่ะที่มีแบบบทบาทเป็นคุณแม่และคุณแม่บ้าน อย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยกลายเป็น อ่า ตัวแทนหมู่บ้าน <chuckles> ในการทำกับข้าวต้อนรับ เอ่อ แขกบ้านแขกเรือน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืมครับ อืม ครับผม อืม อ๋อ ครับ อืม อะฮะ อืม ครับผม ก็เรียกได้ว่าเป็นบทบาทหน้าที่ที่ อ่า อาจจะจำเป็นนิดหนึ่งเนาะ เป็นแม่ครัวจำเป็นสำหรับ อ่า เปิด ฟลอร์ ของงานเลี้ยงสังสรรค์ในแต่ละกิจกรรม แล้วก็เทศกาลแบบนี้ ก็คือจริง ๆ ก็ต้องบอกแบบนี้นะครับว่า การเป็นแม่ครัว หรือว่ามีบทบาทหน้าที่ในงานเทศกาลเนี่ย นอกเหนือจากการที่เราเนี่ยมีความสุขแล้วเนี่ย ตรงนี้ก็ อ่า ชื่นชมในการเสียสละด้วยนะครับผม แต่ก็เห็นใจเหมือนกัน เพราะว่าแขกอะครับผม แน่นอนว่าถ้าเป็นงานครอบครัวแล้วล่ะก็ แขกเนี่ยก็จะเยอะขึ้นทุก ๆ ปีครับ เพราะว่า อ่า ลูกหลาน หรือ อ่า ญาติ ๆ เนี่ยก็ต้องมี เขาเรียกว่ามีการใช้ชีวิต แล้วก็มีครอบครัวใหม่เพิ่ม ๆ ขึ้น เพิ่ม ๆ ๆ ๆ ขึ้นเรื่อย ๆ ฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเป็นงานสังสรรค์ของครอบครัวแล้วเนี่ย ในทุก ๆ ปีก็จะมีญาติ แล้วก็มีแขกที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งทำให้บางครั้งจากช่วงแรก ๆ ที่เอาอยู่ หลัง ๆ มาก็อาจจะเอาไม่อยู่ได้นะครับผม แล้วแบบเนี้ยครับ พอรู้สึกว่าสถานการณ์จำเป็นแบบเนี้ย คุณเคยลองปฏิเสธ หรือว่าตั้งขอบเขตบ้างไหมครับผม ในการที่แบบ อา อย่างเช่น อยากทำแค่ 3-4 อย่างนะ หรือว่าแบบถ้าฉันจะทำอาหาร ก็ต้องแบบมีคนมาช่วยด้วยนะ อะไรประมาณนี้ไหมครับ?
อืม ค่ะ ก็เป็นแนวคิดที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ เพราะว่าที่ผ่านมาก็แบบจัดหนักจัดเต็มตลอดเลย แล้วก็เหมือนแบบ ม พอ พอทำบ่อย ๆ แล้วมันกลายเป็นเหมือนเป็นหน้าที่ไปโดยปริยายอะนะคะ อย่างบอกไม่ ถูก แล้วทีเนี้ยก็เลยแบบว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออก แล้วเราก็ด้วยเนื่องจากสมัยก่อนเนาะ หลายปีที่ผ่านมา เราก็เป็นคุณแม่กับ กับคุณภรรยาเต็มตัว แล้ว-แล้วเราไม่ได้ทำงานนอกบ้าน มันก็พอรับไหวอะค่ะ แต่พอตอนเนี้ยเราทำงานนอกบ้านด้วย แล้วก็งานที่เป็นคุณแม่กับคุณ คุณเมียเนี่ยก็ยังเป็นอยู่ อย่างเงี้ยน่ะค่ะ มันก็เลยรู้สึกว่าเราต้องมา ร รับแขกเยอะ ๆ แบบเนี้ย มันก็ อ่า ค่อนข้างจะหนัด หนักกับเรามากขึ้น ทีเนี้ยค่ะ ก็พอได้ยินคุณพูดแบบนี้แล้ว คิดว่าควรต้อง ต้องปรับแล้วแหละ ควรที่จะต้องมีเหมือน เออ ถ้า ถ้า ถ้าเราทำกับข้าว ก็อาจจะมาช่วยเราหน่อย หรือว่าอาจจะถืออะไรมาเพิ่มกัน แบบเนี้ยก็คงจะดีเนาะ คงไม่ได้เป็นการแบบ อาจจะไม่ ไม่ได้น่าเกลียด ใช่ไหมคะ ถ้าเราเหมือนแบบว่า เพราะว่าก็เป็นครอบครัวเดียวกันเนาะ เหมือนเป็นการช่วย ๆ กันไปอีกแรงหนึ่ง ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีอะ เป็นไอเดียที่ดี ไม่รู้ว่าทางครอบครัวเขาจะเห็นด้วยกับเราไหม?
อือ ครับ อืม ครับ อือฮึ อา ครับผม อือ อืม ครับ อา ก็เข้าใจในมุมมองและสถานการณ์มากขึ้นนะครับ อ่า เลยอยากจะถาม อีกสักเรื่องหนึ่งครับผมว่า แล้วด้วย ด้วยวัฒนธรรมของครอบครัวเนี่ย เป็นประมาณนี้เนาะ แล้วคุณเองเนี่ย เคยอยากจะให้วันหยุด หรือวันเทศกาลน่ะครับ เป็นแบบไหนเหรอครับ? ถ้าสามารถมีตัวเลือกอะครับผม
ถ้ามีตัวเลือกได้เหรอคะ ในส่วนตัวตัวเองใช่ไหม? ก็อยากให้เป็นแบบ
อืม ใช่ครับ
รื่นเริง แล้วก็ทุกคนมีความสุขเหมือน ๆ กัน <chuckles> คือแบบว่าเราอะก็มีความสุข เราเห็นครอบครัวมีความสุข แต่บางทีเราเหนื่อยไงคะ มันก็แบบ โอ้โฮ กว่าจะทำกับข้าวเสร็จ กว่าจะอะไร อย่างเงี้ย กว่าจะได้มาจอยกับเพื่อนเนี่ย ก็ อ่า ก็เหนื่อยไปครึ่งทางแล้ว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วพลังงานที่เหลือมันก็ บ ไม่ได้แบบสนุกสนานอย่างเต็มที่ ทีเนี้ย ความต้องการของเรา ก็ ก็เหมือนแบบ ก็ชอบนะ ที่ให้มีการรับประทานอาหารร่วมกันที่บ้าน แต่อยากให้เป็นการเหมือนช่วยกันเล็ก ๆ น้อย ๆ ถ้าไม่มาทำที่บ้านกับเรา ไม่มาช่วยกับเรา ก็อาจจะเป็นการเหมือนแบบถือมาคนละอย่าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วมันก็กลายเป็นว่า แทนที่เราจะทำอาหารเป็นสี่ซ้าห้าอย่าง หรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะ ก็ลดเหลือสัก 2 อย่าง หรือ 3 แล้วก็มีการแบบถือมาคนละอย่าง หรือไม่ก็อาจจะสั่งเพิ่มเติม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เป็นแบบเรา เราจะมองมุมเป็นว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มันก็น่าจะดี แล้วจะได้ คนคนหนึ่ง ก็ไม่ต้องแบบเหนื่อยไปคนเดียวอะค่ะ เหมือนแบ่ง แบ่งเบากันไป อะไรอย่างเงี้ย ก็น่าจะเป็นอะไรที่ ที่ดีนะคะ ก็คาดหวังไว้แบบนั้น
อือ อือ อืม ครับ อา ครับ ครับผมก็ ก็ชื่นชมใน ใน ในการเสียสละนะครับเนาะ เพราะว่า อ่า ตรงนี้มันก็เป็นอะไรที่เหนื่อยแน่ ๆ เพราะว่าการที่เป็นแม่ครัวในงานกิจกรรม หรืองานเทศกาลวันหยุดเนี่ย ซึ่งแน่นอนว่ามันก็คือ จะเรียกว่างานรวมญาติก็ได้เนาะ แล้วจะต้องทำอาหารเผื่อญาติ ๆ หลาย ๆ คนเลยอย่างเงี้ยครับ ก็ แล้วถ้าทำคนเดียวเนี่ย ก็อาจจะหนักใจ แล้วก็รู้สึกเหนื่อยเนาะ แต่ว่าในทางตรงข้ามเนี่ย ทุกคนกำลังมีความสุขอยู่ ซึ่งจริง ๆ ตรงนี้ก็อาจจะ Heal ใจเราได้บ้าง แต่ว่าเรื่องของสภาพจิตใจ กับเรื่องของความเหนื่อยล้าทางร่างกายเนี่ย เป็นอะไรที่ตรงกันข้ามกันอยู่แล้วนะครับเนาะ ซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกัน ฉะนั้นแล้วเนี่ย ความสุขก็มี ส่วนร่างกายก็ล้าไป แบบนี้ก็อาจจะ อ่า น่าเห็นใจนะครับผม ก็ก่อนอื่นเลย ก็อยากจะแนะนำแบบนี้แล้วกันนะครับว่า หลังจากที่เราตั้งขอบเขตไว้แล้วว่า จะต้องมีคนช่วย อะไรอย่างเงี้ย ให้ชัดเจนเนี่ย สิ่งสำคัญที่สุดเลย ก็คือการเตรียม เตรียมตัวสำหรับการสื่อสารครับเพราะว่า อ่า ความคุ้นชิน ในทุก ๆ เทศกาลหรือในทุก ๆ ปี ที่คุณคือ แม่ครัวประจำตระกูลนะครับเนาะ มันก็อาจจะเป็นภาระแล้วก็ความกดดันได้ ฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีการใช้ประโยคเชิญชวนสั้น ๆ หรืออาจจะชี้แจงกับผู้มีอำนาจสูงสุดในครอบครัวแล้วกัน อาจจะเป็นผู้อาวุโส อย่างเช่น คุณตาคุณยายหรือคุณทวดเนาะว่า "เออ อยากทำอาหารให้กินอยู่ แต่ว่าแบบคุณทวดพอจะมีใครมาช่วยฉันได้บ้างไหม เออ ฉันทำคนเดียวมันไม่ทันนะ" อะไรแบบนี้นะครับผมเนาะ ซึ่งก็สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมหน้างาน แบบนี้พอจะช่วยได้ไหมครับ?
อืม อืม อืม ค่ะ อืม ก็เป็นอะไรที่น่ารัก ที่ฟังดูแล้วแบบ เออ เราก็ต้องทำได้ เรา เราว่าเราทำได้ เพียงแค่ว่าที่ผ่านมาเราแบบไม่ได้เอ่ยปากอะ ก็ ก็เป็นอะไรที่ เอ่อ เขาเรียกว่าอะไร เป็นความเคยชินเนาะ แล้วก็ทุก ๆ คนก็คิดว่าเราทำได้ แล้วก็อาจจะคิดว่าเราแบบมีความสุขในการทำ จริง ๆ มันก็มีความสุขนั่นแหละ แต่ว่า เอ่อ ด้วย ด้วยตอน อย่างที่บอกอะ ด้วยบทบาทหน้าที่ตอนนี้มันก็เปลี่ยนไป ไม่ใช่แค่บทบาทหน้าที่นะ หลายปีผ่านมาแล้วปุ๊บอะ ร่างกายอะไรเรามันก็ไม่ได้เหมือนเดิมเนาะ จะมาแบบคอยต้อนรับแขก เยอะ ๆ เนี่ย แล้วมันก็คือไม่ไหวแล้ว อะไรเงี้ยค่ะ เออ การที่แบบ เออ ไปแบบอ้อน ๆ บ้าง หรืออะไรบ้าง ให้แบบ เออ ให้มีคนแบบช่วยบ้างนะ อะไรเงี้ย มันก็จะดี คิดว่า เออ ก็คิดว่าทำได้ค่ะ แล้วก็คิดว่าเขาคงช่วยกันแหละ ประเด็นน่ะมันอยู่ มันอยู่ที่เรานี่แหละ ไม่ได้แบบ ปากหนักเอง ไม่พูดเอง อะไรเงี้ยค่ะ ก็คิดว่าแบบ โอ้โฮ อยากจะทำเอง ท สักทุกสิ่ง ทุกอย่าง แต่ตอนนี้มันสภาพสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้ว ก็จะลอง อ่า ทำแบบที่คุณพูดดู แล้วคิดว่าเนี่ยแหละค่ะ ปีใหม่นี้เลยแหละ จะ จะเริ่มเลย จะได้ จะได้จอยน์กับเขาเต็มที่ จะได้แบบ โอ้โฮ ถึงเวลารับประทานอาหารเสร็จแล้ว ได้กินเลี้ยง ได้มีการแบบเต้นรำอะไรกันบ้าง เราจะได้แบบมีแรงเหลือไว้ตรง นั้นบ้าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วจะนำไปใช้ค่ะ
อืม ครับ ครับผม อา ครับ อืม ครับ อา ครับผม อา ครับผม ครับผม แล้วก็พอได้ยินแบบนี้แล้ว ก็ ก็เอาใจช่วยนะครับผม แล้วก็ยินดีด้วยนะครับผมที่ ที่อย่างน้อยเนี่ย อ่า จากในทุก ๆ ปี ที่คุณจะต้องเป็นเจ้าภาพ แล้วก็นั่งหมดแรงอยู่คนเดียว สำหรับปีนี้ ถ้ามีการไปร้องขอความช่วยเหลือแล้ว อ่า นอกเหนือจากการที่เราจะได้คนมาช่วยทำอาหารแล้วนะครับ ยัง แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กันภายใน ครอบครัวด้วยนะครับเนาะ เพราะว่าครอบครัวที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นเนี่ย แค่เรื่องทำอาหารเนี่ยโดยปกติแล้วก็ต้องช่วยเหลือกันอยู่แล้วเนาะ ทีนี้แล้วยิ่งถ้ามีการเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากคนในครอบครัวอีกอะครับ จริง ๆ ก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนเนาะ ความเป็นครอบครัวเนี่ยก็จะช่วยเหลือกันอยู่แล้ว ทีนี้พอพูดถึงเรื่องทำอาหารเนี่ย ถ้าความ อ่า ก็ถือว่าเป็นการเช็กใช่ไหมครับว่าครอบครัวเนี่ยรู้สึกยังไงกับเรา ถ้าเขาไม่มีใครมาช่วยเลย โอ้ อันนี้ น ก็ไม่ต้อง พูดถึงคนอื่นแล้วแหละครับ กลับมา Heal ใจตัวเองเถอะครับ เพราะว่าถ้าครอบครัวไม่ช่วยเลยก็น่าน้อยใจอยู่ครับ ที่ทำอาหารอยู่คนเดียวตลอดแบบนี้อะครับผมเนาะ ยังไงก็ อ่า เป็นกำลังใจให้ แล้วก็เอาใจช่วยนะครับเนาะ เพราะว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราจะไปคุย หรือขอความช่วยเหลือกับคนอื่นในครอบครัวเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับผม ครับ
อืม ค่ะ ก็ขอบคุณมาก ๆ นะคะ สำหรับกำลังใจ แล้วก็คำแนะนำดี ๆ อะค่ะ ก็เชื่อว่าเนี่ย ปีนี้แหละจะเริ่ม แล้วก็ไปขอความช่วยเหลือจากครอบครัว แล้วก็เชื่อว่าจะได้รับ อ่า ความช่วยเหลือดี ๆ กลับมาแน่นอน ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมาก ๆ นะคะ สวัสดีค่ะ